Так, а какие у тебя были ощущения? Не было такого, что щас мы.
То есть они вот как Ну, у меня такое ощущение, это куда они с ушли? Куда они ушли они? Я же даже не у не м, смогла понять, как они куда-то свернули. А там, получается, а, тропинка идёт как вниз, и из-за того, что она уходит сильно вниз так вот круто и заворачивает вбок, ты в каком-то моменте просто не видишь тех людей, которые были впереди, потому что они свернули налево. И получается, когда ты сворачиваешь налево, ты сворачиваешь за скалу. И вот, э, на самом деле мы потом проверяли ещё, что когда ты поднимаешься вот этот на этот наверх, где мы начинали вот спускаться к этому месту, там ничего не видно, что там что-то есть, представляешь?
Мгм. Так. Мгм. А, заворачивает, да. Мгм. Так. Да. <chuckles> Ну да, необычное место.
Получается, вот этот бывший муж моей подружки, он, получается, а, там в скале, а, то есть там был какой-то о чуть-чуть уступок, то есть вот если ты спустишься, там есть какой-то чуть-чуть приступок, но за ним обрыв, правда, то есть там дальше ничего нет. И вот на этом приступке, м, внутри, э, на этом приступке так получилось, что была такая как прощелина, э, в скале.
Мгм. Понятно. Мгм.
И вот в этой скале он построил
То есть естественная. Мгм.
жилище там лесное.
А как он её он не рассказывал, как он её обнаружил? Потому что это ж с каким-то только случайным способом, не знаю, причём упасть с хребта. Как вообще это можно было обнаружить?
А слушай, а он такой, э, он вообще по своей сути альпинист, он альпинист, он такой походник, лесник, то есть ему вот это всё нравится, он прям вот умеет лазить, э, по скалам, по горам, мне кажется, что скорее всего он где-то там практиковался.
А, мгм. Наверное, так, потому что если ее не видно, как же её можно найти, то есть, если только да.
Да, да, и вот у него, видимо, пока он там тренировался, у него возникла вот эта идея там что-то соорудить. Но представляешь, как бы масштаб, я не знаю, как он это всё туда довёз. А, там, получается, была кирпичная стена вот в этой, э, в расщелине сделана.
М. Ничего себе кирпичная, но кирпичей много на себе
Ну, как из пено из пено из пенобетона. <chuckles>
Но всё равно, и немного не унесёшь.
Железная дверь.
М, мгм. О, железная дверь-то- это вообще 1, наверное, и
Пластиковое окно.
Ничего себе.

И там вот такой порядок, то есть он весь мусор там, все, мусор, ф всё, весь, всё мы забирали, чего оставлять нигде нельзя, чтобы вот, знаешь, там нетронуто всё осталось. И мы сидели, когда там вот вечером у нас был костёр
Да, действительно. Мгм. Ну, кстати, да, всё нужно унести, конечно. Мгм.
а там вот этот есть уступок у скалы, то есть есть небольшое пространство, где можно вот, знаешь, костёр разжечь и посидеть на улице. Кстати, в этом помещении была буржуйская печка, поэтому оно отапливалась ещё при этом.
Мгм. Так, а, да, это здорово.
И вот мы, когда сидели в лесу, знаешь, ты вот, как ты посидишь на обрыве, там, где напротив ты видишь лес, а, но просто небо было просто невероятное. Это просто, ну, не знаю, фантастически фантастически. И у меня до сих пор вот эта вот картинка: мы сидим вот на этом уступке, что у тебя вот здесь уже обрыв, а тут вот это звёздное небо, а тут костёр, ребята пели песню под гитару, просто, э, сказочное вот.
Мгм. Да, действительно. Невероя Мгм, но получается, вот это пространство самого дома, так это назовём, в скале, оно было достаточно большим, раз вас было 10 человек и вы все там разместились.
Оно, знаешь, такое. Оно на 1 этаже- мы там все как бы помещались, а следующие этажи, знаешь, они такие были, как в палате, а, где мы просто там по лестнице залазили- там было только спальное место. Ну, знаешь, как вот, э, когда двухъярусная кровать в квартире, по такому принци
Как ниши в сь в этой скале?
Да-да.
О, ничего себе.
Да, поэтому, конечно, чтоб спали в спальниках, потому что, ну, от скалы всё равно идёт какая-то сырость такая, но печка нас спасала.
Мгм. Ну да, камень в любом случае холодный. Мгм.
Да-да, но это очень необычно.
Это просто невероятно, я бы сказала. Ой, слушай Мгм.
У нас просто есть опыт там с палатками, а вот такого опыта у нас, конечно, не было.
Да. Да, нашли чем удивить. Слушай, спасибо тебе за твою историю. Было очень интересно послушать рассказ, прям ку как сказочный какой-то эпизод, а. Было любопытно, спасибо. Мгм.
Ну да, сказочный домик в лесу. <chuckles>

А вот ночью, ночью-то было попрохладнее, не могу сказать, что сильно холодно, но щас те расскажу там, как дальше было, как это было всё устроено. То есть мы вот дошли вот до этого, а, хребта, до края его, и потом у нас дорога шла вдоль хребта. Знаешь, вот мы как шли, а тропинка шла вот, э, вдоль обрыва, можно так сказать.
Мгм. Да, очень интересно. Да, интересно.
То есть там, если, в принципе, ты
Ну, главное высоты не бояться. <chuckles> Если кто боится высоты, наверно, такое ещё приключение. Мгм.
Ну да, да, главное- это ещё не запинаться там, ещё не запинаться главное, а то можешь куда-нибудь улететь. И такое такое запросто могло прои
Да. Мгм.
Ну, вроде такие люди все осознанные, вроде все понимают, как идти, поэтому таких вот, а, нь
То есть Мгм. Но какое-то ощущение немножко опасности всё равно, наверное, было, да, что лучше не расслабляться?
Ну, конечно, это создаёт ты идёшь просто пох ф идешь просто по краю. И вот мы доходим, знаешь, до какого-то места, и нам говорят: "Всё, щас вот мы все здесь дошли, а сейчас вот мы будем куда-то там спускаться". И ты вот когда спускаешься, а ты не видишь, куда ты там спускаешься, ты видишь, просто какой-то вот идёт вниз, э, тропа, а спуск такой крутой крутой, и как будто бы, а куда там дальше-то идти? В скатываться вниз что ли на попе? А, ну, как-то мы не понимали. А ребята, вот которые уже там были, они специально нам ничего не рассказывали. Вот им хотелось со сохранить интригу.
Мгм. Ничего себе. Мгм. М-да.
Ну, чтобы мы увидели это место, а, чтоб нам где-то было местами страшно, непонятно. А а а, их это веселило, можно так сказать, держать нас тайи Да, да. И вот мы, получается, спустились, а, но первые ребята спустились, и мы за ними. И знаешь, так получается, что те ребята, которые спускаются первые, а, они как-то так шли шли, опускаются ниже, и ты их уже не видишь.
Мгм. Впечатления хотели усилить. Понятно, да. Мгм.

А, слушай, это вот у нас, э, где мы жили, это было рядом такое место, там, ну, а, незаб как уже лес начинается, тайга, но очень близко от города. И так получилось, что, э, у меня и в друзьях была девушка, а, которая, как сказать, развелась. У неё был бывший муж.
Мгм. А, мгм. М, мгм.
И вот, э, вот этот бывший муж, э, построил в лесу, а, тайное убежище.
О, ничего себе. Это интересно. Мгм.
Да, на скале. На скале, вот, знаешь, как вот такой горный хребет идёт, и вот он там построил это, в этом месте, конечно, это не совсем законно, можно так сказать.
М, то есть там прям, э, такое, э, сооружение какое-то было, то есть как дом или или как это выглядело, расскажи?
Слушай, мне когда объясняли, что там есть вот какое-то место в скале, где можно остановиться, но как-то у меня такие представления были н не совсем, мгм, да, ну, такие, что я увидела потом в итоге. То есть мне казалось, что это просто, вот, я не знаю, а, просто там в скале какое-то пространство, э, и мы, грубо говоря, там в спальникт в спальниках у костра там расположимся, и как бы всё.
Так. Мгм. Мгм.
Ну, то есть я не представляла, что там.
Так интересно. Ну, расскажи, как вы туда добирались, что-то, может, интересное по пути встретили?
А, слушай, мы доехали до определённого места, там вот, где задач заканчивается дачный, получается, посёлок. Мы там распределили, кто что купит, какие продукты, что с кто с собой берёт, потому что мы брали, вот прям, рюкзаки, мы брали там с собой еду какую-то, а
Мгм. А сколько человек пошло в поход?
Слушай, нас там, на было человек 10.
А, ну, это большая группа, здорово! Так, дальше. Что вы сделали?
Да, да, и вот мы оставили, получается, вот эти э, то есть у нас были собранные рюкзаки, мы там как-то распределили ещё, знаешь, перед тем, как выйти, что-то, кто, э, возьмёт это, кто возьмёт вот это, знаешь, то, что от мы на общак покупали, чтобы было не так тяжело и нести, потому что подъём-то в горы идёт
Мгм.
нь и, соответственно, как бы <chuckles> тяжело в горы с рюкзачком-то идти.
Ну да, сложно.